Uzaktan çalışmanın artmasıyla senin alışkanlıkların nasıl değişti?
Yani, uzaktan çalışmanın artması, eee, daha az, ııı, işte, ofiste olup daha çok evde olma gibi, eee, bir eee esnekliğin, eee, benim iş hayatımda bir motivasyon olarak, ııı, bulunduğunu söyleyebilirim. Eee
Hıı. Hıh, sen bunu motivasyon olarak görüyorsun, yani. Hı, evden çalışmanın sana kazandırdığı şeyler neler oldu peki, bu durumda? Nasıl motivasyon ol oluştu, yani?
Öyle. Ya, ben birazcık uykuyu seviyorum, eee, ve, eee, biraz daha 3-5 dakika uykunun bile benim için anlamı büyük. Eee, atıyorum 08:00'da başlayan mesaiye sekize baş beş kala uyanıp başladığım çok oluyor. Eee
Hı hı. Değil mi? Hıı. Sabah rutinin, yani, genel olarak nasıl oluyor bu durumda?
Eee, alarmımı ona göre kuruyorum. Eee, kalktığımda hemen bir çayımı demliyorum. Eee, hemen zaten bir 5 dakika ona yetiyor. Hemen bilgisayarımı açıyorum. Tabii, yanımda, masamda. O ara böyle bir, eee, işte, eee, varsa o an atmam gereken, okumam gereken, hızlıca maillerimi kontrol ediyorum. Sonrasında bir toplantı varsa toplantılarımı hızlıca kontrol ediyorum. Zaten erken vakite kimseye, eee, toplantı koymuyoruz. Gerçekten çok elzem bir şey yoksa. İşte, top
Hı hı. Hıı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Ay, çok duyarlı bir davranış olmuş.
Toplantılar genelde, 09:00'dan, 09:30'dan sonra başlıyor. O o bir saatlik sürede, işte, ilk top mail kontrolleri. Eee, eğer bir ihtiyacın varsa çay kahve hazırlığı, işte, ne bileyim, bir masanı düzenlemen gerekirse vs. o şeyler ya da sabah muhabbetleri için ayırıyoruz. Eee, çok şey ııı, atlamadan şey yazarım: Bir grup, ııı, mailimiz, chatimiz işte, WhatsApp grubumuz neyse, hemen arkadaşlarıma günaydın, eee, hayırlı işler, diye yazarım, günüm öyle başlıyor. Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. A, çok güzel. Çok güzel bir rutin. Gerçekten senin için motive edici gözüküyor ve zamanını daha verimli kullanabildiğini, hani, sabahları zamanını daha verimli kullanabildiğini anlıyorum. E, önceden, eee, uzaktan çalışmadan önce rutinin nasıldı?
Öyle.